Olha, eu tô passando por uma situação bem difícil, assim, recentemente, porque eu não tô conseguindo mais equilibrar trabalho, vida pessoal, sabe, e tô ficando até sem tempo, assim, pra ter um tempo de qualidade com minha mulher em casa, apesar da gente não ter filhos, né, mas eu tenho trabalhado tanto que eu realmente eu comecei a ver que não tenho saído mais
Hum. Hum. Uhum. Uhum.
Tá sendo muito difícil ultimamente, sabe, aí eu vim aqui desabafar um pouco e até pedir alguns conselhos de como eu conseguir equilibrar um pouco assim trabalho, vida pessoal, se tem alguma estratégia, assim, que talvez eu não esteja enxergando, né, mas dê pra botar na minha rotina?
Uhum, entendi, então você quer desabafar e pedir uns conselhos, eh, essa sua relação, né, você tem que dividir o seu tempo então, pelo que eu percebo, entre seu trabalho e a sua esposa, né, eh, o que que você tem feito atualmente pra pra se dedicar ao trabalho e pra se dedicar à sua esposa? Quais são as suas funções?
Sim, sim. Olha, pra ser sincero, não tenho feito muita coisa, assim, dentro de casa, não. Porque pra fazer alguma coisa de lazer, sabe. Porque, assim, eu tenho um eu vou pra academia de manhã, aí depois da academia eu trabalho de 09:00 às 17:00. Aí, quando eu saio desse trabalho, eu fico, assim, 1, 2 horinhas na fazendo algumas coisas da minha startup no Brasil, né. Outro trabalho. E aí eu tenho meu terceiro trabalho, que esse é meio que, ele vai contando ali as horas que eu trabalho, sabe. Então é meio que ilimitado, vamo dizer assim. E aí eu vou fazendo até o fim do dia, até a hora de dormir. Então só tenho trabalhado bastante. E aí, quando chega o final de semana, que teoricamente eu teria mais tempo ali, né, pra relaxar, eu acabo que eu durmo até tarde, né. Vou dormir ali até meio dia, meio dia, 13:00, mais ou menos. E quando eu acordo, é só, assim, pra almoçar e já volto a trabalhar de novo, porque esse meu terceiro trabalho, é meio que a gente tá lá, tem a disponibilidade de coisa pra fazer e você vai fazendo, independente de dia, independente da hora. E aí, meio que eu entrei, assim, nesse ciclo vicioso de trabalho, sabe? E não tô conseguindo mais, assim, equilibrar ou sair.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Eu entendi que você tá realmente num ciclo de trabalho bem intenso. 3 trabalhos não deve ser fácil aí organizar, né, essa essa divisão entre vida profissional e pessoal. Como é a vida da sua esposa? Ela ela também trabalha, ela também tem pouco tempo, como funciona?
Olha, ela chegou não faz muito tempo, né. Foi recente que ela tá aqui na França comigo e ela ainda trabalha pro Brasil, ela trabalha remoto. Então assim, o trabalho dela começa meio-dia aqui e vai até 22h. Então meio que quando eu chego, como a gente que ela vai tá trabalhando, né, quando eu chego, aí eu só sigo trabalhando também. Então, meio que como ela fica também nessa rotina de hora que é um pouco mais atrasada, vamos supor assim, porque eu começo mais cedo, né? Mas ela termina mais tarde. Então eu vou na janela de trabalho, né? Eu começo 9h, termino 22h, que é a hora que ela termina também. Só que aí quando termina, já tá os dois cansado. E aí a gente só faz tomar banho e dormir, assim, sabe?
Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. No caso que vocês teriam é o fim de semana, né, que você comentou que usa pra dormir e às vezes, eh, dar um gás ali no seu terceiro trabalho, é isso?
Isso. Uhum.
Que são os dias que ela não trabalha. Então seria aí uma uma situação dentro das suas possibilidades, claro, ter pelo menos um dia desse fim de semana só pra se dedicar à sua vida pessoal. De repente, fazer alguma coisa fora de casa, sair pra um café, hã, andar no parque, não sei, o, depende do gosto de vocês.
Entendi, mas acho que é porque, assim, acho que eu mesmo estou com dificuldade de equilibrar, até mesmo porque eu não consigo me desligar mentalmente, sabe. Às vezes, mesmo quando a gente se fala, assim, vamos supor, em um em um sábado que você falou ou em um domingo. Eh, s mesmo que a gente tire, assim, um tempo juntos, eu tenho trabalhado tanto que eu só tenho assunto de trabalho, eu só penso no trabalho e não consigo, assim, real dar aquele check out, tipo assim, sair, sabe, desconectar. Eu até fazia antes, caminhadas e tal pra me desconectar um pouco, assim, eu tinha muito esse costume, eu fechava o computador e saía, ia caminhar por aí, pra me desconectar um pouco, mas
Uhum. Uhum. Hum. Uhum. E e a sua a sua esposa, ela ela entende esse seu lado que tá focando mais no trabalho agora, ou ela faz alguma reclamação?
Olha, ela até que entende, mas já começou a incomodar um pouquinho, porque já teve uma vez que ela, tipo, ah, falou assim: "Ai, queria tanto que a gente fosse jantar hoje". Só que aí, como eu já tinha começado o o a fazer alguma coisa ali, né, o trabalho, eu não podia parar. Tem alguns trabalhos meus que eu faço, assim, que, tipo assim, que se eu sento pra fazer, não vale a pena eu sentar e ficar 15 minutos, 20 minutos. Tem que ficar 1 ou 2 horas. E aí ela falou em muito em cima, assim: "Ah, seria legal a gente sair hoje, não? E tal". <chuckles> Falou, assim, meio que tipo: "Não vai sair, não, é? Vai ficar aí desse jeito?" Só que aí, como eu falei, assim, mesmo quando eu saio, eu ainda fico muito, assim, muito focadão, assim, no trabalho, tanto se tanto que uma das coisas também que eu percebi que incomodou foi porque ela falou assim uma vez: "Ah, não. Bora falar disso não." Porque eu ia falar de trabalho, né? "Ah, não. Bora falar disso não, não bora falar nem de dinheiro, nem de trabalho, nada disso. Vamo falar de outra coisa." Aí eu fui começando a me tocar, assim, que realmente já tava prejudicando a relação e tal. É por isso que eu vim desabafar um pouco, pedir conselhos.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Olha, o que você pode fazer, né, ne nessa situação é se tentar, né. Óbvio, se afastar um pouco do trabalho pra encher a sua vida de outros temas, né, como: atividades ao ar livre, você falou que faz a academia de manhã, né, antes de começar a trabalhar, focar mais nisso. De repente, ir para o lado da meditação, né, pra de repente desenvolver um pouco mais o foco, você falou que não consegue tirar o trabalho da cabeça nem nos momentos que você não tá trabalhando, isso daí é realmente prejudicial, né, tanto pra sua vida pessoal quanto para o seu trabalho também. Porque é importante ter o descanso, então você tem que saber dosar realmente o trabalho e o descanso e nos momentos que você tá com ela, eh, focar, né, regar aque aquelas plantinhas, né. É regar ali o casamento, ver como ela tá, o que que ela tá pensando, o que que ela quer. Agora tá na época do Natal, não sei se vocês montam árvore ou, eh, decoram casa, mas é um tema também pra pensar juntos, né, é uma situação, pode ser uma oportunidade.
Isso. Olha, eu não tinha pensado nisso. A gente nunca porque assim, é o 1º ano que a gente tá morando junto também, né. Então, eu nunca não tinha pensado por esse lado. Acho que seria uma boa alternativa mesmo, porque acaba que a gente ia fazendo coisa juntos, ia ocupar a mente dos dois, bota uma música ali, né. E eu acho que eu nunca montei árvore, pra falar pra ser sincero. Eu acho que foi uma excelente ideia até pra mim. Aí eu nem sei quanto deve durar, assim, quanto tempo dura montar uma árvore. Tomara que demore, porque talvez se eu tirasse um domingo, né, pra fazer isso antes do Natal, pode ser um tempo de qualidade que a gente tenha ali um com o outro, né, pelo que você tá falando.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim, porque tem a compra, tem a escolha, né, aí depois tem pra montar a árvore, cada bolinha representa alguma coisa. Uma árvore ela tá repleta de símbolos, vocês podem ver o que o que representa vocês, né, a história de vocês e colocar nessa árvore. Então tem a busca por essas lembrancinhas, né, esse esses enfeites. Então tem todo aí um um uma história.
Sim, isso é verdade. Nossa, realmente assim, foi um ótimo conselho, porque eu até tava assim, eu pensei, né: "Ah, o que que eu posso fazer pra me prender ali alguma coisa, pra me concentrar em fazer alguma coisa com ela". Aí eu tinha pensado em comprar alguns jogos, comprar quebra-cabeça, comprar alguma coisa assim, sabe? Pra tentar assim, ter ali alguma coisa que envolva os dois e que meio que prenda naquele momento, sabe? E aí quando você falou da árvore agora, eu só lembrei assim: "Ah, eu tava pensando em jogos e tal", mas essa também é uma excelente ideia, porque é até uma coisa que, como você falou, né, vai ter que comprar os os acessórios, as lembrancinhas, os negócios pra colocar na árvore. Então meio que vai assim, até nos pensamentos da gente, a gente vai tá pesquisando junto, indo comprar junto. E vai ficar discutindo cor, vai ficar discutindo um monte de coisa. Acho que foi uma uma ótima ideia, assim, que você deu, de verdade. Eu fiquei muito feliz agora. Até um pouco mais aliviado.
Uhum. Uhum. Uhum. É. Uhum. Uhum. Uhum. É. E assim, e é uma coisa é uma coisa pra casa de vocês, né, para o ambiente que vocês, eh, habitam. Então os 2 têm que gostar, né. Tem que ser uma uma decisão conjunta, os dois têm que pensar juntos, ah, na busca, na cor, são vários detalhes. E realmente é uma ocupação aí pra pra um mês, na verdade, né. Esse mês vocês podem ficar inteiramente focados nisso. Tem pessoas que gostam também de não só decorar a árvore, como a casa, comprar pote de biscoito, comprar capa de edredom, almofadinha.
Uhum. É verdade. Ela até gosta dessas coisas também.
Uhum. Então, é uma opção.
É verdade. Olha, hum, pensando assim, agora que você falou, eu acho que essa ideia do Natal foi muito bom, porque também o aniversário dela é no dia 16. Então, eu achei que foi superinteressante, de verdade. Eu não tinha pensado muito longe assim, eu não tinha chegado nem perto de pensar nisso. Então eu acho que fazer isso, até mesmo assim, antes do dia 16, aí no aniversário dela, sei lá, deixar um presente na árvore, e aí já ter uma interação fazendo, montando a árvore, comprando as coisas que nem você falou. E tentar também, como você tinha dito lá no início, né, desocupar pelo menos um dia ali da semana, né, na por exemplo, no domingo, eu acho, como você falou aí, eu já comecei a ficar pensando assim em várias coisas. Aí acho que domingo seria o melhor dia assim para eu realocar as coisas, apertar um pouquinho mais durante a semana pra folgar no domingo, né, eu acho que daria tudo certo.
Olha! Então. Uhum. Olha. Uhum. Uhum. Uhum. Boa! Uhum. É uma boa, né, sempre uma opção. E realmente, eh, você tem que olhar para o pra situação que você comentou, que você não tá conseguindo tirar o foco do trabalho. Nem nos seus dias de folga, em dia nenhum, na verdade, né. Então, pra você conseguir fazer isso, você tem que ocupar sua cabeça com outro assunto, né, que seja também tão importante quanto.
Sim, exatamente. Entendi. No nossa, de verdade, muito obrigado assim, a às vezes é muito bom você desabafar com alguém que vai, não só te escutar, né. Porque eu vim realmente assim, querendo só jogar um monte de informação que estava no coração, mas aí você ainda veio com uma dica muito boa, conselhos. E é muito bom escutar alguém assim também que te entende, vê o que que tá acontecendo ali e não busca, tipo, apontar, mas sim procurar soluções, né. Eu só tenho que agradecer, muito obrigado mesmo por ter me dado essas dicas, esses conselhos e ter me escutado, tá?
Uhum. Uhum. Uhum. Ai, que bom. Uhum. Uhum. Uhum. Obrigada você por compartilhar a sua história e espero realmente que tenha sido um conselho bom aí pra você.